Kumbaga kahit saan puwede siyang gawin 'no, at anytime din, 'di ba? So, yun talaga yung main mm.
Oo. Mm, totoo. Sa medi meditation din. Meditation, pikit ka muna, isip ka ng magandang place. So, yun.
Ah, yun yun ba talaga yung meditation? Kasi yung akala ko sa me ah, okey.
Hmm, hindi naman hindi hindi naman hindi naman actually yun. Kasi yung meditation medyo malalim-lalim talaga yun. Kaya lang puwede mo ring gawin yun na pikit ka muna parang nagme-meditate ka rin naman, tapos isip ka ng magandang lugar, puwede mong sabayan ng magandang music na medyo tahimik din. Halimbawa i-isip mo, eh, dagat, puwede mong sabayan ng ano, ng music na parang, ah, tunog ng dagat, parang kumbaga nagco-coordinate dun sa iniisip mo para makakalma ka.
Tama naman. Ah, okey. Kumbaga parang yung dalawang naben nabanggit mo na yun, yung breathing exercises and pag-aano, meditate, yun talaga yung usual na alternative mo kapag feeling mong busy ka at gusto mong makapagrelaks, ganun?
Mm. Mm, ba ganun, mo mostly yun yung pag yung paghinga talaga malaking tulong siya.
Or may iba pa? Wala na din? Ah, sabagay nga naman, 'no? Kumbaga parang kahit saan nga naman sila puwedeng gawin. For example siguro sa opisina o kaya naman kahit nagco-commute ka, 'di ba, since nakaupo ka naman, puwede ka namang pumikit na muna. Huwag mo ng pansinin yung tsismisan ng mga katabi mo, 'di ba? Huwag parang
Mm. Oo, puwede. Mm. Tama. Paligid mo. Oo, focus ka sa sarili mo.
Tama. Eh, eto, paano naman or puwede ka bang magbahagi naman ng isang madaling routine, na yung puwedeng gawin ng nagla-last ng 5 to 10 minutes na puwede mong ibahagi para sa mga taong medyo busy, ganun?
Mm.